Evet, bu da bir çözüm. Gine ben sanırım kedime kıyamazdım <snorts> oraya vermeye. Eee, bir şekilde, eee, birisini bulmaya çalışırdım ya da büyük ihtimalle, eee, tatilimi iptal edebilirdim. Eee, çünkü bir kez öyle yalnız kaldı ve eve geri döndüğümde kedim biraz trip atıyordu bana. Çünkü sıkılmış belli. Bir de şöyle bir zorluğu da oluyor. Seyahat edeceksen kendinle birlikte ve araban yoksa, eee, otobüsten sadece bagaja alabiliyorlar onları, eee, ve kesinlikle karşıyım buna. Böyle, "Bla Bla Car" gibi uygulamalar var. Onu kullanıyordum ben kedimle birlikte daha rahat seyahat edebilmek için onun da hava alabilmesi için bir sorunla karşılaşmaması için. Eee, yani özetleyecek olursak, eee, günlük yaşa yaşantımızı bence olumsuzluklardan çok, bunlar çok küçük bir parçası, çok daha olumlu tarafları var diyebiliriz ve, eee, insanların imkânı varsa ve hazırlarsa, kesinlikle bir evcil hayvan sahibi herkes olması gerekiyor bence. Evet.
Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Evet, doğru, o bir sıkıntı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii, evet. Kesinlikle. Hı hı. Ben de kesinlikle katılıyorum.